Oo. Ayan kumbaga yan talaga sa totoo lang 'di natin maiiwasan yung mga kausap na ganyan iba-iba meron talaga 'di ba? Meron maayos kausap, meron nakakainis. Meron naman sobrang daldal 'di ba? <laughs>
Ayu Tama. Mm. Mm, totoo yu Ah, baka hindi mapag-kakasabihan ng sikreto yung mga ganyan. Pero ayun 'no, salamat sa pakikipag-kwentuhan ayan ang dami kong nalaman sayo oo medyo gumaan nga yung pakiramdam ko eh, oo pero yun salamat at palaam.
Oo, oo, totoo. Oo, maraming salamat uli sa 'yo. Hanggang sa uulitin. Oo. Salamat din, paalam.